Oh! Waouh!
Ah parce que ceux qui qui a qui qui draguaient agressivement les femmes et qui heu et heu qui a a qui arrivaient à avoir ce qu'ils voulaient, ben c'était les les pires, heu heu, au point de vue, heu heu, ragots tu vois? C'est c'est c'est eux qui étaient les premiers à à leur donner une mauvaise réputation, aux nanas, hein.
Mmh. Oui. Bah oui, complètement. Complèt
Mmh ou des fois quand ils arrivaient pas à leurs fins pour se venger.
Mmh mh. Ah oui com c'est ça, c'est ça. Et après il il parle et voilà, histoire de
Je sais p
que la fille, heu, <chuckles> se fasse moins moins bien, heu, voir quoi.
Ouais, ouais.
C'est un peu ça. Ouais.
Bah, ouais ça c'est sûr. Eh bien merci pour cette conversation hein, heu et à bientôt.
Oui merci à toi. <chuckles>

Oui mais tu as perdu du temps, heu, comment ça? T dans
Bah, des choses, heu, inutiles, là, quand j'ai je m'amourachais de tu sais, j'étais, heu, j'étais sensible. Quand on est jeune, on est plus émotionnel, je trouve et heu, heu, voilà, quand je m'amourachais de quelqu'un, j'étais, heu, je pensais qu'à la personne, à rien d'autre, heu, c'est ça m'a fait perdre pas mal, heu, pas mal d'années ça. J'aurais pu faire, heu, quelque chose de productif mais heu, en ce temps-là, heu, ça me consumait quoi, ces, heu, ces ces sentiments, c'est, heu, c'était, heu, terrible.
Mmh. Ouais, c'est sûr. Oui. Mmh. Oui. Oui. Bah quand c'est les, heu, oui, quand c'est les 1ers amours, tout ça, heu